Hah Kak, aku lagi bener-bener galau Kak sekarang.
Kenapa itu Kak? Coba cerita.
Iya aku mau cerita dong Kak. Jadi, eee, aku kan, eee, putus ya Kak sama pacar aku ya yang udah, eee, apa berjalan 4 tahun gitu kan, dan
Oh lumayan lama ya?
Iya, eee, memang apa ya namanya hubungan aku itu sama dia ya cukup ya cukup lama bener gitu kan dan udah udah kayak mau serius gitu Kak tapi
Oke.
yang sekarang kayak ngeganggu pikiran aku tuh kayak pertanyaan, "Kenapa sih, kenapa?" Gitu kan, ada rasa penyesalan gitu kan sebenernya kan masalahnya juga, eee, sepele ya Kak, kayak kesalahpahaman gitu, mungkin tapi karena aku sama dia LDR kan, eee, aku, eee, apa waktu itu lagi capek juga, aku tidak bisa mencerna semua tekanan dari dia itu dengan kepala dingin gitu Kak, karena, eee, ketika dia apa ya kayak mengkonfrontasi aku gitu kan, tentang 1 hal yang bikin salah paham, aku malah balik marah gitu kan, hingga akhirnya kita, eee, ribut gitu kan, karena mungkin kitanya LDR ya jadinya apa ya, s emosi tuh makin memuncak gitu ya Kak, karena kitanya gak ketemu langsung, hingga akhirnya terlontarlah kata putus ya gitu dari, eee, aku dan dia gitu kan, ya udah gitu kita sepakat putus, tapi akhirnya aku kayak sekarang nyesel banget gitu kan, kenapa ya dulu aku mesti emosi harusnya aku bisa berkepala dingin. Kalau nggak gitu mungkin sekarang aku udah put eee, ma aku masih sama dia gitu kan, aku masih kayak ada harapan-harapan masa depan sama dia. Wah
Mhm. Oke. Iya, aku paham. Oh. Oh lebih kerasa kayak nyesel gitu ya jadinya.
Iya kayak gitu Kak, sedih banget lah Kak pokoknya.
Aku paham sih paham, eee, apa yang Kakak rasakan itu bener-bener, eee, membuat Kakak merasa sakit dan menyesal gitu Kak ya, yang tadinya hubungan itu udah berjalan sampai 4 tahun. Kemudian, karena sesuatu hal gitu kan dan disebabkan juga karena LDR sehingga, eee, banyak nih yang membuat Kakak miskomunikasi gitu ya dan dan aku paham banget dengan situasi Kakak, yang sabar ya Kak, eee, mau nanya dong, eee, ini kira-kira se setelah putus ini sekarang udah berlangsung berapa lama sih Kak?
Iya Kak, makasih. Iya sebenernya, eee, belum lama ya Kak, apa baru 2 bulan ini, tapi memang karena mungkin itu masih 2 bulan ya jadi masih aja gitu kan apa, eee, ak iya masih kep kepikiran dan aku tuh kayak berharap dia balik lagi gitu Kak, eee, tapi aku juga gimana ya aku gak bisa ngomong karena memang, eee, aku dapat kabar gitu ya dia udah, eee, dekat lagi sama perempuan lain. Di sisi lain sih aku kayak kecewa ya kenapa sih bisa secepat itu gitu kan. Di sisi lain juga aku ngerasa bersalah gitu kan, eee, apa ya kenapa ya aku, eee, dulu sampai tidak bisa menahan emosi gitu kan dan, eee, kalau misalnya tidak seperti itu mungkin, eee, kejadiannya tuh akan beda gitu Kak, sekarang tuh aku kayak tiap hari dihantui penyesalan penyesalan mungkin karena memang aku masih sayang ya Kak sama dia gitu kan, dan, eee, hubungan 4 tahun tuh gak sebentar Kak, jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang
Masih kepikiran terus? Oh gitu.
apa ya? Yang, eee, biasanya aku sama dia terus-terusan gitu kan, sekarang hilang gitu kan, iya.
Iya, aku paham sih. Iya sih, eee, setelah itu kan 2, eee, 2 bulan yang lalu berarti, eee, saat itu juga sampai sekarang Kakak ngerasa masih nyesel gitu Kak ya. Nah, pernah pernah nggak, eee, apa selama 2 bulan ini dia kayak, eee, sekedar nanyain kabar atau bener-bener ilang sama sekali sih Kak? Dia per bener-bener nggak ngontak-ngontak lagi, eee, dikontak Kakak gitu kan atau Kakak juga, eee, nggak pernah kontak-kontak dia, gitu?
Iya iya betul. Eee, sebenernya, dia nggak pernah ngontak lagi sih Kak setelah putus itu. Eh, pernah deh kayaknya 1 kali ya, 1 kali kayak waktu itu nanyain kabar gitu aja, tapi akunya kayak masih sakit hati gitu kan Kak, hingga akhirnya, ketika aku cek lagi gitu kan, eee dia ngeblok gitu Kak, ngeblok aku, ngeblok dis iya di sosial media juga, jadi aku sampai sekarang nggak ada akses lagi gitu kan untuk berbicara sama dia, dan aku tuh kayak, eee, menyesalnya gitu kan kita putus dalam keadaan LDR jadi, aku bahkan gak ada waktu buat ketemu dulu sama dia dan dia juga gak ngajakin aku ketemu dulu gitu untuk berbicara dari hati ke hati ya, maksudnya, inginnya sih, eee, apa ya kita bicara lagi setelah emosi emosinya turun, tapi nggak ada pertemuan Kak setelah itu. Wah, itu sangat menyakitkan sih Kak.
Oh gitu. Begitu. Iya, ngerti sih. Hmm, gitu. Ya, ini kan Kakak kan selama 2 bulan mas masih ngerasakan hal, eee, menyedihkan seperti ini Kak ya, itu apakah setiap hari terus-terusan atau ada hal-hal pemicu nih Kak? Misalnya, Kakak lagi sendiri baru muncul tuh perasaan itu, atau Kakak lagi apa, eee, bangun tidur kah atau lagi stres kah baru muncul perasaan menyesal seperti ini?
Iya iya. Iya kalau minggu-minggu pertama mungkin ya se seharian itu ya Kak, aku bisa kayak terjebak dalam penyesalan gitu. Ketika bangun tidur gitu kan, bahkan aku sampai gak nafsu makan, kalau sekarang sih, eee, tiap aku ingat dia, tiap aku ingat kenangan sama dia, ketika aku ngeliat apa ya, foto atau aku mengunjungi tempat yang dulu sering kita, eee, apa ya namanya, tempat makan gitu kan yang dulu sering kita kunjungin, jalan yang sering kita lewatin, itu tuh Kak kayak jadi trigger, eee, apa, bikin aku inget terus sama dia gitu kan bikin aku, eee, apa kenangan-kenangan indah yang dulu tuh muncul gitu kan sehingga iya aku tuh kayak aduh pengen banget ngulang lagi gitu kan seandainya aku dulu gak kayak gitu, gitu kan mungkin, eee, aku nggak akan bi eee, seperti ini, nggak akan semenderita ini Kak.
Oh, paham. Iya sih, eee, Kakak, mmm, se kesehariannya ada gak sih kayak temen gitu atau keluarga yang bisa nemenin Kakak setidaknya, kayak gak terlalu sendirilah gitu kan. Ada nggak sih Kak?
Eee, oke kebetulan aku kan ngekos, nah mungkin ada sih, eee, apa ya beberapa orang ya di kosan aku, tapi ada yang di pinggir kamar aku itu, eee, memang dia sangat peduli ya Kak ke aku gitu, sebenernya dia nggak pernah, eee, maksa aku untuk cerita, tapi dia kayak tau kondisi aku, jadi ketika aku kayak kelihatan tidak bersemangat gitu kan, tidak nafsu makan, dia tuh kayak apa ya, tiba-tiba bawain makan gitu kan, terus tiba-tiba kayak iya, betul banget. Kayak ngajakin jalan, ngajakin jajan mungkin tau ya Kak, emang dia tau aku putus, tapi aku tidak terus-terusan cerita, cuman dia mungkin kelihatan ya kalo aku
Iya. Oh, perhatian ya dia sama Kakak ya? Oh, iya sih. Mungkin dia berusaha untuk menghibur Kakak, seperti itu sih, gitu. Hmm.
Betul banget Kak, jadi kalo aku gak keluar kamar seharian gitu kan, dia cariin aku kayak gitu sih Kak, ada sih kalo orang tua ya, paling jadi support system dari jauh aja Kak.
Oh, ah. Iya sih. Aku apresiasi sih setelah 2 bulan ini Kakak masih tetep apa bertahan dan masih kuat gitu ya, walaupun bertubi-tubi rasanya kesedihan itu ya, setiap ha seringkali muncul Kakak hebat banget sih, eee, udah bisa melewatin 2 bulan ini dengan baik-baik aja gitu Kak. Sabar ya Kak, pasti aku yakin banget sih ini cuman masalah waktu aja dan, eee, butuh proses untuk melewatinya sih.
Iya. Iya bener banget. Iya Kak, eee, bener banget sih emang, eee, aku juga mikirnya ya, eee, apa ya ini adalah bagian dari proses gitu kan karena kan dulu juga aku apa ya, selama 4 tahun itu, eee, aku terbiasa sama dia itu kan ada polanya dan mungkin aku juga harus terbiasa dengan keadaan aku sekarang juga butuh waktu ya Kak, untuk membentuk pola yang baru ya, aku sekarang, eee, apa ya namanya ngerasa kalau ya udahlah gitu kan nanti juga mungkin di depan aku waktu ketemu sama orang yang baru yang lebih baik dari dia. Aduh Kak, eee, ngomong-ngomong makasih ya aku ngerasa lega banget nih setelah ngobrol sama Kakak, ngerasa emosi aku semuanya tertumpahkan. Makasih banget ya Kak.
Iya sih. Iya bener Iya, mmm, sama-sama Kak aku seneng banget, eee, Kakak udah bisa mau cerita dan membuat setidaknya perasaan Kakak sedikit lega ya dengan cerita, dan aku selalu siap ketika Kakak mau butuh cerita aku akan mendengar, menjadi pendengar yang baik untuk Kakak.
Oke makasih ya Kak, eee, sampai jumpa.
Semangat Kak.